Ah, Chow chow yan meron kami nun, ah, mga twen 2015 kasi kami nagsimula noon so me medyo nung mga may ah, 2018, twenty, medyo nawawala-wala na nagtama tayo ng iba. Medyo ang natira nalang samin itong Shih Tzu, hmm.
Ay, ang dami pala. Ah. Eh, pero marami naman kayo nabenta?
O, marami kaming nabenta ng mga 2015 to ano talagang kasagsagan no'n a
Malakas din naman kasi siya 'di ba? Kaya lang ako noon nag-try po kami noon kaya lang, parang hindi ko kasi kayang magbenta kaya dumami po sila ng ganoon, oo, kaya dumami sila.
Oo malakas na hmm. Ay. Hmm. At saka ma at saka maano 'tsaka talagang, ah, hindi mo kakayanin mag-isa, ah, kung yan yung mga kapatid mo, ayan ang magiging kasosyo mo talaga, ayan kami ang at tsaka mahirap, mahirap mag-alaga, gagastos ka talaga diyan mga cat food, dog food niyan ah ah, mamumuhunan ka talaga diyan, ubos ka diyan pagka hindi mo ma-maintain. Talagang
Oo, hindi kasi po magastos din. Oo, maga Mm, mamumuhunan ka talaga. Ay, nga po pala, since napag-uusapan natin yung mga alagang hayop, ah, matanong ko nga po kayo, ah, diyan ba sa inyo, um, tingin niyo ba kasi may mga pa galang mga aso 'di ba? Yung mga stray, yung mga walang may-ari o napabayaan. Ano po yung mga ano, possible na panganib sa mga tao, lalo na sa mga bata, kapag yung may mga aso ng ano lang pa-gala-gala sa pali sa paligid?
Oo. Hmm, hmm. Hmm. Oo. Hmm. Mhm. Hmm. Ah, siyempre sa ano kasi delikado kasi, ah, lalo na pagka iresponsable yung may-ari. Lalo na yung mga ano 'no, marami niyan sa baryo-baryo, ay sa ano sa side ng misis ko sa bahay namin dun sa probinsya nila. Oo marami ah, 'pag gagamit yung service namin ano, ah, marami dun halos hindi nakatali a hahabulin ka pa.
Oo. Kaya nga, nakakalungkot 'di ba? Oo. Marami rin ganon? Naka naka ano naka nakakakagat.
Hindi, hindi naman ah, siyempre eh, delikado ah, nanghahabol eh, kung may ma-tiyempuhan ka makakagat ka.
Humahabol. 'Yon nga 'yon ang nakakalungkot. Eh, kung matiyempuhan ka din ng merong rabies 'di ba? Yun ang nakakatakot dun. Dito naman po sa lugar namin, meron din kahit subdivision kasi 'to so kahit na subdivision opo, meron din talagang mga stray dogs and cats. Kasi po yung gate naman namin nakabukas lang. So, naka
Ayun lang pat eh, dun tayo maano, oo. Hmm. Ah, subdivision, hmm. Mhm, hmm, hmm. Ah. Pero may ano, may may guard naman halos lahat ng subdivision. Hindi naman nila binabawal?
Oo, may ga may guard naman kaya lang nakakakagat. Nakakakagat po kasi na inaalagaan ng mga guards, yung iba pinapakain nila so nagagalit 'yong mga home owners kasi daw dapat 'yong mga stray, hindi na pinapakain para daw hindi na dumadami. Nag-stay na kasi dito so nagiging ano sila eh, ah, nagiging ano bang tawag dun, territorial pagka doon napadaan ka na do'n sa may guard house tatahulan ka na nila. Siguro pinoprotektahan nila 'yong mga guwardya, tapos ginagawa ng mga aso nanghahabol lalo na mga bata, hinahabol. Yun yung delikado don, pero wala pa naman nakakagat kaya lang siyempre, ang inaalala naman ang katwiran naman ng mga kapitbahay bakit pa natin aantayin na makakagat kaya ang
Ay ganon. Oo. Mm. Hmm. Hmm. Mm. Oo. Ay, ganon? Hmm. Mm. Hmm. Hmm. Eh, ano sabi naman ng mga guard ano eh, hindi naman sila ano?

Ayun.
Eh, yun, eh, naglalakad lang siya dito sa ano, o e buti ayun pinabakunahan namin ano eh, sinamahan ng kapatid ko yung kuya
Nagpa-bakuna siya? Oo dapat lang talaga.
oo kinabukasan lang din pero ipinaano muna hinugasan muna pinahugasan namin, pinasabon namin yan.
Ano ba yung ano ah, tulad niyan nakagat yung ate mo. Tingin mo ba ano yung mga ano, responsibilities ng mga may-ari ng aso? Na, ano para maiwasan yung maka maka-aksidente ng tao o makapag-cause ng gulo?
Ayun ang hmm. Mm. Hmm. Hmm, mm. Eh, kasi ah, para sa 'kin yung mga ganyang bagay, ah, para iwas mas maganda siguro nakatali talaga sa bahay lang eh. Wag ng ano palapasin sa kalye-kalye kasi bawal na yun eh. Oo bawal na kasi yun so, lalo na mas delik mas delika oo mas delikado kasi pagka yung aso, ma mas prone kasi na yung aso nagkaka-rabies 'pag nasa labas.
Oo. Oo nga eh, tama ka. Lalo na kung matapang, oo nga. 'Tsaka daw ano papakainin mo daw. Ayun tama ka diyan.
Oo pero pagka sa 'kin naman, 'pag asa bahay lang wala namang problema yung alagang aso lang talaga sa bahay, kahit asong kalye eh, kahit pusa stray, mga stray dog.
Oo. Hmm, kasi yung asong kalye oo nakaka-kain kasi ng madum yan eh, ng basura ganon dun nila nakukuha yung sakit eh.
Oo. Hmm, pero kung nandiyan lang siya mismo sa bahay niyo, wala namang problema, oo.
Hmm. Dapat lang din talaga maging ano, responsable 'di ba? Tulad nang oo nga let's say, may may a may may-ari nga 'yong aso pero kung saan-saan naman pinapadumi 'pag umaga, 'pag 'di na oh, 'pag gabi 'pag inilalakad 'di ba? So sak para sa akin naman, dahil sabi ko sa 'yo may 10 akong alaga, pagka-igina-gala ko sila may dala na ako kaagad na dustpan, sa kabilang kamay ko may dustpan. Para 'pag halimbawa dumumi meron akong pandakot kasi, hindi po puwedeng kung saan-saan mo sila padumihin at pa-iihiin. Ano eh, gano'n sila eh, 'pag nasa malawak silang lugar. Parang nae-excite sila so hindi puwedeng gano'n siyempre oo magkakalat naman ng dumi 'yan, nakakahiya din naman sa home owners.
Hmm. Oo. Oo. Hmm. Mhm. Hmm. Kaya nga. Hmm, sabagay. Hmm, siyempre ah. Oo naman eh, kaya ang ano sa para sa 'kin talagang ano, mas maganda nasa bahay lang talaga ah, hindi nakakalabas, nakatali.
Ay, tama ka diyan, hmm. Ay, 'di ba dati nagbi-breed ka? Nasabi mo ngang ganon, ah, may mga karanasan ka ba na naging ano, naging cause ng problema, yung mga alaga mo?
Hmm. Hmm, hmm. Hmm. Ah

Wala, wala pa kaming CCTV no'n, wala pa kasi mga year twenty fifteen, twenty sixteen, twenty seventeen, oo, Hindi pa kami nag-aano nun, wala pa, kumbaga nilo-lock lang namin yung gate oo.
Ay, hindi pa uso natulog kayo kaagad syempre mag-aalala ka, 'di ba? Oo, kami nun Ayun, kami naman may CCTV naman pinapanood namin sila sa CCTV tapos ay nakaka nakakaawa lang kasi nakatingin silang lahat sa pinto, kumbaga inaantay ka nila, tapos kami naman, halimbawa nasa galaan uwi na nga tayo ganon na lang kami para may kasama agad silang gano'n, so, kami kasi may ma ano mga dog lovers kami kaya nalulungkot ako pagka may nakikita ako na mga aso na pinababayaan lang, kaya ganun, kaya kahit na bawal dito pinagbawal ng homeowners na magpakain daw ng stray, hindi ko kasi matiis, nagbibigay pa rin kami sa labas kasi siyempre ano, eh
Oo, ah. Hmm. Hmm. Hmm. Mm. Oo. Hmm. Mm. Hmm. Sabagay, ah. Mm. Hmm. Mm, syempre hindi ba't ba binabawal nila, ano, hindi naman masamang magpakain, eh. Lalo na pagka ano.
Opo. Pinagbabawal po nila kasi daw lalo daw mag-stay, mag-stay daw dito.
Ay sabagay yung kasi sinasabi nila, eh, hindi naman makatao yung ganon, syempre may buhay din yung hayop sakin ako din.
Oo nga totoo, kumbaga kung hindi mo kayang pa
Ba't di mo bibigyan, eh, kasi nakakaano itsura nila pagka parang nakalapit sayo, ah, parang hihingi ng ano, eh, ng pagkain syempre, eh, bibigyan mo kung anong tirang
Oo. Kaya nga, tsaka kaya sila nakagat dahil nga kahit naman tao di ba pag gutom tayo mainit ang ulo natin, ganon din sila, kahit man lang ano, 'wag na lang kung hindi mo kayang pakainin huwag mo na lang saktan, di ba, ganon, kung hindi mo kayang alagaan o ampunin dahil tulad namin marami na akong alaga, di ko kayang ampunin sila, binibigyan ko na lang ng pagkain pa makakain lang sila ng isang beses sa isang araw sapat na yun oo. 'Di ba?
Hmm, hmm. Hmm, hmm. Oo. Grabe. Hmm, hmm. Hmm. Hmm. Mm. Oo. Tama, tama sang-ayon ako sa ganyan oo. A ako din kahit na kahit ano, eh, eh, samin kasi don sa side ng misis ko yan may alaga rin kaming asong ano dun. Ah, ayun tapos 2 pusang bahay, 1 asong bahay din, oo talagang ano ano din ako sa hayop pagdating sa aso't, pusa lalo na diyan talagang
Tama mga dog lovers. Ay pareho pala tayo, mga ano animal lovers talaga pala tayo.
hindi ako ano diyan, hmm. Saka kung minsan nagdadala rin ako ng pag uuwi ako samin dun, na ano may dala ako kung minsan kung may dog food ako, cat food, yan, ah, bibigyan ko sila. At tapos yung tirang ulam yung tirang ulam namin, ah, ayan, ah, syempre ibibigay namin, ah, mm.
Oo, oo tas tuwang-tuwa sila ano? Ayun 'pag ka nag go kumakain din kayo sa restaurant nagbabalot ka din, 'di ba, o para sa aso mo hindi niyo naubos oo, pinapa-take-out namin yan. Oo.
<chuckles> Oo sa aso, oo ganun dun, eh, ano yung mga buto-buto kung may tira kung may tira 'yan, ayan.

Paano mo nasabi ba?
Sa sa'min kasi, ah, ano, eh, ah, meron kaming ano rito, cage. Oo, lahat sila naka-cage dun.
Hmm. Talaga?
So, oo, ah, 'yun, eh, ilalabas namin 'pagka ano 'no, naalala ko, eh. Maganda kasi yung mga hmm.
Eh, 'di syempre, maano na lang, maingay nga sila 'di ba, may mga nagkakahulan. Hindi ba nagrereklamo 'yung mga kapitbahay?
'Pag ay, maingay nga, syempre nakakaano sa ka nakakaano rin si syempre, nakakaano sa kapitbahay namin, nun. Eh, ano na lang din kasi, ah, maano naman kaming makisama nun sa tao, lalo na yung father ko, yung mother ko. Ah, talagang, ah, oh, ano sila, ah oo, ay, syempre, ah, mabaho, ah.
'Yun, tama, dapat lang, dun ka babawi. Oh, pati 'yung amoy nun, 'yung amoy ng mga ihi nila, hindi ba umaamoy hindi ba umaamoy sa kabilang bahay, di ba di ba sila nagrereklamo?
Oh, mabaho, oo, syempre nanganga nangangamoy 'yun, ah, kaya meron kaming lona nun sa harap ng bahay namin.
Hmm. Ah, kayo lang yung nakakaalam.
Oo, dun sila nakata dun sila para hindi masyadong at tsaka pag ako mag ako ako kasi tagalinis nun, eh, kaming magka kaming magkakapatid. So, 'pagka
Oo, kasi tayo 'pag nandoon tayo sa loob ng bahay hindi parang immu sabi nga ng mama ko, "Immune na kasi kayo, eh, hindi niyo naamoy" O pero, amoy kasi naman din. Oo.
Hmm. Oo, ah. Oo. Ay, kasi nasanay masasanay ka na lang pero talaga napakabaho talaga. Kaya ako, 'pagka maglilinis ako, inaanuhan ko na nung sabon talaga para hindi nakakahiya. Oo, kasi ano namin nun talaga, eh, umaamoy kasi tapos yung ingay pa, umaalulong sila. Eh, lalo na yung mga husky, kakahiya sa kapitbahay namin.
Gano'n ba? Ayan, tama ka diyan. Ayun. O may oh, maingay talaga 'yang mga 'yan lalo na 'pag iniiwanan, walang kasama. Kaya nga sabi nga daw nag-alaga ka ng aso para sana may bantay 'yong bahay, pero kami hindi. Hindi po kami nakakaalis ng bahay kung wala pong kasama 'yong mga aso. Kasi <chuckles> hindi kami na ano kami, nag-alaga kami ng ng aso, para may magbabantay sa aso. <chuckles> Oo, gano'n. Kasi nag-iingay po talaga sila, 'pag sila-sila lang, parang nalulungkot sila, eh. So, hindi kami pwedeng aalis na may walang maiiwanan na kahit isa.
Oo. Kaya nga. Oo. Mm. Hmm. <chuckles> Hmm. Mhm. Gusto ko nga. Ah. Mm. Kaya nga. Totoo 'yun. Kaya kailangan mi kami rin no'n, ah, hirap kami ano, ah, akala kaya ako nagpapaiwan ako 'pagka may la an may magta-travel 'yung ano ko nun, eh, ah, eh, dis 'yung pamilya ko, eh, ma kami nun, eh. Kaya hindi ako nakakasama at alang maiwan dito sa mga aso, oo.
Mhm. Yun na nga. Kailangan maiwan, oo. 'Tsaka siyempre, magpapakain, 'di ba? 'Pag nag-away-away pa 'yan lalo na, hindi 'yan titigil talaga silang magsakitan. Oo, kaya kailangan talaga maiwan. May, ano, ka, eh magsasakripisyo ka din, eh, 'di ba? Eh, ginusto mo rin mag-alaga, eh, kumbaga ano yan eh, responsibilidad talaga sya. Oo.
Mm. Mm. Kaya nga. Kaya nga. So, ayun oo. Mm, siyempa Oo, 'tsaka mahirap. Ah, kung meron kaming puntahan, ang ginagawa namin 'yun, ah, yun 'pag 'dati, out of town kami, kaming lahat, ah, iiwanan na namin sila ng pagkain tapo kaya lang balikan din ay, kinabukasan din kami uuwi 'di pwedeng
Hmm. Na CCTV din, gano'n?

Lalo na yung mga manok, naku, gustong-gusto nila yan. Tas pagkakama um, hmm, punta kami ng restaurant, kakain kami do'n, naalala rin namin sila. Parang parang ano kasi din sila, eh, mga part na sila ng family, kumbaga, "Ano ba yan kumakain tayo dito, tapos sila do'n nag-aantay lang". Nagi-guilty naman ako, na wala akong ipapasalubong, kahit treats man lang, gano'n, bibili kami niyan, para pagdating ng bahay, meron akong ibibigay sa kanila. Tuwan-tuwa naman sila, 'yon, 'yon yung ano, eh, masarap yung pakiramdam na, nakikita mo na sinasalubong ka nila, na parang sobrang tagal niyong hindi nagkita, mga gano'n. Nga an
Oo. Mm. Hmm. Mm. Hmm, sabagay. Oo. Kaya nga eh. Mm. Hmm. Hmm. Hmm, hmm. Hmm, at tsa at tsaka oo. Oo, a-a Hmm. Sila kasi yung ano, eh, 'no, yung swerte, eh, 'no, yung pampaalis no'ng no'ng, s s oo, yung ambience ba, 'no, oo, na yung mga negativity ano.
Oo. Nakakaano sila, eh, nag-a-absorb sila ng oo, na no'ng, lalo na no'ng ano, lalo na no'ng pandemic, sila talaga yung ano namin, stress reliever namin. 'Di ba, wala kang wala kang mapuntahan, oo, pagka nam napapagod na ako sa trabaho, sige, lalaruin ko naman sila, gano'n, gano'n ang ano, routine namin na everyday. Uy! Salamat, ah, ang dami natin napagkuwentuhan, oh, sana magkausap ulit tayo. Thank you
Oo. Hmm. Hmm, totoo, totoo. Wala, nasa bahay ka lang no'n, eh, di ba? Oo. Hmm. Ano yan, ano? Hmm, ano yan? Uy, salamat din, mm, mm. Hmm, sige, sige.

Ah, ano po?
Siyempre 'yung mga homeowners diyan, ah, pa din, 'di ba?
Oh, siyempre homeowners 'yun, eh, mareklamo talaga. So, ang ginawa na lang ng mga guards, tinali na lang po nila para po hindi po makapanghabol, kasi bantay din 'yun, eh, 'di ba? Kasama puwede na rin nilang makasama 'yon 'pag nagro-ronda sila sa gabi, eh. Oh, 'di ba, kasi siyempre may mga bahay po dito na wala pang tao. Hindi, tsaka may mga ahas oo, nga na
Oo. Hmm. Oo, ah. Um, impress pa nga siguro 'yung tenyente, 'no. Oo, sabagay, seguridad din. Hmm, ep hindi pa siya ano hindi pa siya 'yung 'yung talagang may bakod. May bakod na siya buong ano ng mga bahay, 'yung mismong buong lupa ng subdivision, may bakod na lahat 'yun? Ah.
May bakod naman po, kaya lang sa main gate talaga sila dumadaan, oh, sa main gate kasi nakabukas ng lagi. Kaya hindi mo rin mapipigilan may mga nakakapasok talaga, 'yon 'yong ano, 'yon 'yong nakikita namin na, um, panganib para sa mga tao dito, 'yong mga pagala-gala nga, dahil ang hahabol. Wala pa naman po nakagat. Ah, tingin niyo po ba, paano pa maaapektuhan 'yung, ah, ang ibang mga aso o hayop sa paligid kapag hindi po nababantayan?
Do'n talaga, eh. Hmm. Mm. Hmm. Hmm. Oo. Mm. Ano, ah, kasi, makakaapekto kasi ano pagka 'yun nga, sa paligid natin, pagka hin lalong-lalo na 'pag di nababantayan.
Mm.
Hmm, eh, siyempre andiyan 'yung ka kaakibat na delikado ano?
Oo, lalo na kung napapabayaan sila, di ba? Tapos 'pag nakagat sila ng merong rabies, maha magkakaroon din sila ng gano'n. Oo.
O kaya, o may o kaya kailangan talaga Kaya nga. Kaya nga, eh. Eh, hindi naman masama mag-alaga ng ano, hayop. Ah, lalo na aso, kasi nga ika nga nila, ah, man's best friend, ika. Ah, oh, eh, ng ano
Opo, 'yun talaga. Correct, oo, nakakatulong din naman tal sila sa atin. Oo, kaya lang 'pag napabayaan, 'yun po ang nakakasama din, hindi lang sa kanila pati din sa tao. 'Di ba?
Oo, kaya nga. So A ayun lang. Kaya merong ano, eh, ah, bawat ano, eh, sa mga barangay, sa sa mga subdivision, na lalo siguro 'yung mga pre-vaccine na ano, mas maano siguro na kahit
Ayun, oo. Sa barangay po 'yun, oo.
oo, kahit na hindi kung anong lahi, breed, o, a asong kalye, mas maganda siguro kung pa oo, paano 'yun na rin, eh, 'no, pa-antirabies para i makakagat man, eh, hindi maka-ano 'no, 'yung baka oh, hindi nakamamatay, at least may ano agad.
Wala namang pinipiling lahi 'yon. Oho, dadalhin mo lang talaga do'n. Ipakapon, oo, tama. Hindi maka hindi nakamamatay, oo, gano'n. Oh, pero kahit may ano naman sila, kahit naka na ang nakakagat sa'yo ay may may bakuna, kailangan mo pa rin naman magpabakuna para sa ano mapanatag ka. Hindi, tsaka pagka daw ganunin Mm.
Hmm. Kaya nga. Kaya nga. Eh, 'yung ano ko nga, 'yung ate ko nga, na nakagat sa ano, eh, sa bandang tuhod ay sa paa, dumugo.